Halo. Selamat malam.
Halo halo, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak, bagaimana kabarnya, sehat?
Alhamdulillah. Gimana Masnya?
Alhamdulillah. S saya juga sehat, alhamdulillah, enak gitu, malem-malem gini, eee, mesti enak buat ngobrol. <chuckles>
Hmm hmm hmm. Hmm. Ini penting loh ini temanya. <chuckles> Iya, ini malam-malam untuk kesehatan juga e ini temanya.
Heeh, bisa mungkin tema olahraga yang emang bisa kita pakai untuk keesokan harinya, di pagi hari gitu. Betul betul, keseimbangan hidup, gitu. Pentingnya berolahraga dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya yang menurut Mbak membuat olahraga tuh penting tuh, apasih sekedar sehari-hari itu, mungkin Mbak punya sekedar dari mungkin untuk kesehatan atau mungkin lebih dari itu?
Keseimbangan <chuckles> keseimbangan hidup. <chuckles> Heeh. Anu ya, kalau saya based on pengalaman ya. Eee, suamiku itu
Hmm hmm.
obes, itu.
Hmm.
Itu b eee, sampai 100 kg. 100-an kg lah berat badannya itu. Waktu itu, kuatir ya akan kena organ-organ tubuhnya. Nah nggak tahu kenapa kita udah bilang ini hati-hati ya, jantungnya nanti gitu, habis itu kalau ada artikel, ada apa itu, kita ingetin. Cuman memang untuk olahraga itu nggak bisa kalau bukan dari kesadarannya sendiri.
Hmm. Mmm, hmm. Iya iya. Hmm hmm. Hmm hmm. Iya iya.
Mas. Alhamdulillah, et eee, nggak tahu ya dia kena wangsit <chuckles> apa kena daya dimana, itu waktu COVID itu
Oh, gitu, iya iya iya. Heeh heeh.
tiba-tiba dia, eee, justru ini ya orang pada nggak boleh keluar, dia justru keluar bersepeda.
Hmm hmm.
Dan itu berapa, 1 tahun, 2 tahun, itu r nyata signifikan turunnya. Kemudian, sekarang dia, habis dari bersepeda beralih ke ini, kepada apa namanya lari.
Ah, ya Allah. Hmm hmm. Lari lari ya. Heeh, gimana gimana tuh, yang lari gimana manfaatnya, Mbak?
Hmm hmm. Akhirnya ngikut ini Iya ini, lumayan nu a signifikan ininya ya, berat badannya turun ya bisa sampai berapa, 30 kilogram ya.
Jadi emang ini ya, emang terbukti ya, maksudnya ada manfaat langsung dari pentingnya olahraga gitu ya.
Iya dan memang lebih bugar ya. Maksudnya itu secara, eee, fisik itu ya lebih kuat kayak gitu dan
Hmm hmm. Hmm hmm. Betul betul.

Mmm, mhm. Betul sih itu
Kalau misalnya enggak dia nggak punya motivasi sendiri, enggak bisa.
Iya iya, betul jadinya memang, mmm, semua hal yang dilakukan termasuk olahraga ya terutama, karena kalo misalnya sudah besar atau dewasa kayak kate banyakan yang mager gitu kan. Tapi ya itu sih harus di <chuckles> magernya setiap pagi kita kayak niat, "Aduh, besok aja deh olahraga jam 06:00." Oh, tahunya udah jam 06:00
Ah, itu enak itu teh. <chuckles> Heeh, ketunda ya?
ngantuk deh nanti jam 07:00 aja deh, sambil ada matahari biar agak enakan, gitu. Tahunya udah jam 07:00 ngapain gitu, <chuckles> Iya jadinya kita juga itulah.
Eee, ketunda lagi. Heeh, iya. Eee, kayak Iya, ya itu akhirnya kalau ketunda-ketunda kayak ya kayak adik saya ya, adik saya itu waktu belum nikah, laki ya. Oh itu ini, apa, mau badminton, futsal, itu tuh ini banget dia, antusias banget deh itu. Sampai punya, apa namanya, yang raket itu yang lumayan pricey ya. Iya, Kak karena dia seneng gitu. Eee, sudah nikah
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm.
ini kayaknya ini deh kemageran <chuckles> menjangkitnya. Akhirnya ya postur tubuhnya <clears throat> berkembang, itu kalau dia posting-posting ininya dia dengan teman-temannya futsal, ya ud udat eee, ya kadang tak godain gitu, "E kamu di sebelah mana? Kamu bagian mana? Kok fota foto aja? Kok bukan kamu yang kefoto nendang atau apa?"
Hmm. Hmm. Heeh. Oh, iya iya iya.
"Aduh, Mbak aku aku bagian pinggir aja aku bagian pinggir aja, aku sekarang waktunya managem manager gitu, jadi yang ngeliatin." Eits kayak gitu, "A alasanmu aja udah nggak ini," ya udah lah kalau berkurang ininya ya, e kekuatannya itu lah, istilahnya untuk, eee, energi dia jadinya ya mudah lelah itu. Ya cuma kalau kalau gak di kalau gak dibales yo, gak dilawan ya, ya gak bisa ideal lagi untuk berat badannya, kayak
Mhm mhm. <laughs> Heeh heeh. Mhm. <laughs> Hmm, iya, iy Iya iya, betul banget. Mhm mhm. Mhm mhm. iya iya iya, berarti emang udah banyak ya contoh-contoh nyatanya ya, terkait olahraga gitu.